ค่ะ คือตอนเนี้ยเพิ่งได้รับ อ่า งานเข้ามาใหม่ แต่ก็ยังกลัวอยู่ว่าปรับตัวไม่ทันน่ะค่ะ ขอคำปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ ได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าเริ่มทำงานเมื่อไรคะ? แล้วก็อยู่ในตำแหน่งงานไหนคะตอนนี้?
อ่า งานใหม่เป็นผู้จัดการค่ะ กำลังจะเริ่มงานในอาทิตย์หน้า วันจันทร์หน้าที่จะถึงเนี้ยค่ะ
ค่ะ แล้วในส่วนงานนะคะ มีความรับผิดชอบแบบที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนไหมคะ?
เยอะมากขึ้นเลยค่ะ จากเดิมเนี่ยเป็นแค่ officer ใช่ไหมคะ แต่ว่าอันเนี้ยค่ะ ได้โพรโมตขึ้นมาเป็นผู้จัดการ แล้วก็มีทีมอีกเกือบ 10 คนเลยอะค่ะ ก็เลยกลัวว่าจะปรับตัวไม่ทันน่ะค่ะ มีคำแนะนำไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ แล้วไม่ทราบว่าส่วนไหนคะของงานอะค่ะ ที่จะต้องได้รับ ค แบบมอบหมาย หรือว่ามีความรับผิดชอบ ที่มันมีความกังวลมากที่สุดอะค่ะ?
ที่กังวลมากที่สุด ใช่ไหมคะ ก็คือที่จะต้องดูแลทีมเกือบ 10 คนนี่แหละค่ะ เพราะว่าจากเดิมอะค่ะ คือทำงานคนเดียว ใช่ไหมคะ แล้วตอนเนี้ยพอโพรโมตขึ้นมา แล้วต้องดูแลคนถึง 10 คนนี่ ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ แต่ แต่เชื่อล่ะค่ะว่าน่าจะทำได้ แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอยู่ดีเลยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ เข้าใจเลยนะคะว่า อาจจะ เริ่มแรกอาจจะมีความกังวล แล้วก็มีความยังไม่สบายใจว่า เราจะจัดการกับคนนะคะ ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราใน 10 คนยังไง ใช่ไหมคะ? อ่า ขั้นแรกนะคะ ลองแยกงานน่ะค่ะออกเป็นหมวดหมู่ก่อนดีไหมคะ? แล้วก็วางแผนให้แต่ละคนน่ะค่ะ ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอะค่ะ ได้แบ่งงานกันทำแบบเนี้ยค่ะ ถ้าเรามีการแบ่งขั้น หรือแบ่งรายละเอียดเล็ก ๆ ตามแบบแต่ละคนไปอะค่ะ มันอาจจะทำให้ได้ง่ายขึ้นนะคะ ไม่ทราบว่าแบบนี้รู้สึกพอจะโอเคไหมคะ?
ค่ะ คำแนะนำ ค่ะ อือ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ก็คือเดี๋ยวจะลอง อ่า จดบันทึก แล้วก็ลองแบ่งงานให้กับแต่ละคนดู อืม ค่ะ น่าจะเป็นวิธีที่ดีมากทีเดียว จะได้รู้ว่าแต่ละคนควรจะทำอะไร ค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ค่ะ แล้วโดยปกติแล้วอะค่ะ เออ ก่อนที่จะย้ายแผนกมาตรงนี้ เป็น ผู้จัดการเนี่ยค่ะ เออ เรามีการได้รับ หมายถึงว่าอาจจะอบรม หรือว่าข้อแนะนำจากหัวหน้าคนเก่า ที่เขาเคยทำอยู่ตำแหน่งนี้ แบบนี้มี มีคำแนะนำจากคนเก่าไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็มีการสอนงานค่ะ มีการสอนงานมาประมาณ 2 อาทิตย์ค่ะ แล้วก็ อา เขาก็ส่งไปให้ อ่า อบรมให้เป็นผู้จัดการใหม่ อย่างเงี้ยค่ะ มีอบรมบา เข้าเรียนอบรมมา 2 คอร์สเหมือนกันค่ะ ค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ การฝึกอบรมนะคะ ก็คือจะเป็นการช่วยนะคะ ให้เราอะค่ะมีความรู้ แล้วก็มีความทักษะนะคะ ที่เราจะนำไปบริหารใน ของคนน่ะค่ะ ของในส่วนงานของเราอะค่ะ ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ แล้วก็เราจะได้เรียนรู้ว่า ในแผนกของเราอะค่ะ เราจะต้องควบคุม หรือว่าเราต้องจัดการของ คนยังไงนะคะ ให้มันเข้าที่ แล้วก็ลงตัวกับงานของเราที่รับมอบหมายนะคะ แบบนี้ แล้วไม่ทราบว่าได้มีการ เอ่อ พูดคุย หรือว่า เอ่อ มีการทำความรู้จักกับในทีมงานหรือยังคะ?
ค่ะ ค่ะ ยังเลยค่ะ ก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าไปคุยกับ อ่า น้อง ๆ ในทีม ก็เป็นอาทิตย์หน้าเช่นกันค่ะ ตอนแรกก็คิดอยู่ว่า น่าจะเริ่มจากคุยส่วนตัว เป็นคนแต่ละคนก่อนจะดีไหมคะ? อยากจะรู้จัก อ่า น้อง ๆ ในทีมก่อนค่ะ ดีไหมคะ?
อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ แบบนี้ดีเลยนะคะ การที่เราจะได้เรียนรู้นะคะ นิสัยของแต่ละบุคคลน่ะค่ะ ในทีมนะคะ จะช่วยให้เราอะค่ะได้เรียนรู้ แล้วก็เพิ่ม แบบอาจจะเป็นพอกข้อมูล หรือว่าลักษณะนิสัยของแต่ละคนนะคะ เราอาจจะมีคำถามสั้น ๆ นะคะ หรือว่าเรามี อาจจะมีแบบฝึกหัดเล็ก ๆ นะคะ ลองให้เขาได้ เราได้เรียนรู้นะคะนิสัยของเขานะคะกับเราอะค่ะว่า เราเป็นไปในทิศทางไหนอะค่ะ เราจะได้เรียนรู้ แล้วก็ ท เพิ่มความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ นะคะ ก่อง ของเพื่อนร่วมทีมของเราอะค่ะ เพื่อให้เข้าใจในลักษณะนิสัยของเขา หรือว่าการทำงานของเขา แบบนี้น่ะค่ะ
ค่ะ ส อืม ค่ะ ดีค่ะ ได้เลยค่ะ กำลังคิดอยู่ค่ะว่า ช่วง ที่เข้าไปคุยอะค่ะ คิดอยู่ว่าน่า อาจจะมีกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะเสริมสร้าง เอ่อ ความสัมพันธ์ในทีม ม ทำความรู้จักในทีมดีไหมคะ? อย่างเช่น อาจจะ อ่า ไปเล่น เอ่อ กิจกรรม การที่ต้องใช้ความร่วมมือของทางทีม อย่างงี้ดีไหมคะ? หรือว่าก็อาจจะเป็นเวิร์กช็อปดีไหมคะ? เพื่อที่จะทำความรู้จักกันมากขึ้น แบบนี้จะช่วยไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ แบบนี้จะช่วยได้นะคะ การที่เราได้ทำเวิร์กช็อปนะคะ เป็นแบบสั้น ๆ หรือว่าเป็นกลุ่มนะคะของทีมเราอะค่ะ แบบนี้นะคะจะช่วยให้การทำงาน แล้วก็เรามีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกัน หรือว่าได้เรียนรู้ลักษณะนิสัย ร ของ ตัวตนที่แท้จริงของเขาอะค่ะ จากการที่ได้ทำเวิร์กช็อปแบบนี้นะคะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ หรือเราอาจจะหากิจกรรมเล็ก ๆ นะคะ แยก อาจจะเป็นสมมุติว่า น้อง ๆ มีอยู่ 10 คน อย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแยกแบ่งเป็น 2 กลุ่มนะคะ แล้วก็สลับทีมกันก็ได้ค่ะ หลังจากที่ทำ อาจจะเป็น 2 กิจกรรมย่อย ๆ อะค่ะ ให้แต่ละทีมอะค่ะได้ผลัดเปลี่ยนนะคะ เวียนกันน่ะค่ะ ม ให้ทุกคนนะคะเขาได้ทำความรู้จักค่ะ พร้อม ๆ กันไปทางเดียวกัน อย่างเงี้ยค่ะ เขาจะได้เรียนรู้นิสัยอะค่ะ แบบนี้ก็จะช่วยได้นะคะ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ นี้เปล่า? ค่ะ อืม อื้อฮือ เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพราะว่า 10 คนก็ไม่น้อยทีเดียว แบ่ง ถ้าแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน อา แล้วก็
ค่ะ ใช่ค่ะ ให้ เขาเวียนก็ได้นะคะ ค่ะ
take turns กัน น่าจะดีมากทีเดียว อืม ดีมากค่ะ โอเคค่ะ ได้เลยค่ะ
ค่ะ แล้วก็เราอาจจะแบ่ง แบ่งกลุ่มแล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็หลังจากที่เราจบจากการทำเวิร์กช็อปแล้วนะคะ ลองให้แต่ละคนนะคะ ลองตั้งเป้าหมายค่ะ เป็นอาจจะ เราอาจจะวอ วา มีวาง การวางแผนนะคะ เป็นเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง แล้วก็เป้าหมายระยะยาวนะคะ ลองให้เขาอะค่ะ ลองประเมินดูอะค่ะว่า แต่ละคนน่ะค่ะ เขามีความคิดยังไงในการที่เราจะทำให้ทีมอะค่ะ พร้อมประสานงาน แล้วก็ทำงานร่วมกันได้ แบบอย่างดีอะค่ะ แบบนี้นะคะ ก็จะทำให้การทำงานร่วมกันน่ะค่ะในทีมอะค่ะ ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ เข้าใจค่ะ อืม ดีค่ะ มีการปรับความคาดหวังเป็นขั้นตอนระยะสั้น ระยะกลาง แล้วก็ระยะยาว อื้อฮือ อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวขอจดก่อนนะคะ อืม ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ได้เลยค่ะ ค่ะ ก็จะทำให้เขานะคะเรียนรู้ แล้วก็ ที่จะปรับอะค่ะ เพราะว่าแต่ละคนนะคะ เขาอาจจะมีจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยอะค่ะ ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคน ใช่ไหมคะ ถ้าเราอะค่ะ เราเป็นหัวหน้าทีมเนาะ เรามารวบรวมดูนะคะ เราจะมองเห็นว่าแต่ละคนน่ะค่ะ เราควรจะจับเขาอะค่ะไปทำงานตรงไหนดี แบบไหนที่จะเหมาะกับลักษณะนิสัย หรือว่าความรับผิดชอบของเขา แบบนี้อะค่ะ เราจะได้เห็นตัวตนของเขา แล้วก็เลือกให้เหมาะกับงานของแต่ละคนได้อะค่ะ แบบนี้ก็จะทำให้ อ่า การวางแผนในทีมของคุณนะคะ ทำให้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะ
อือ อืม ค่ะ ค่ะ อืม เห็นด้วยค่ะ อืม อันนี้เห็นด้วยมาก ๆ เลยค่ะ เป็นคำแนะนำที่ดี จะได้รู้ แล้วก็จะได้เข้าใจของ ความคิดของแต่ละคน นิสัยของแต่ละคนได้มากขึ้น อืม จะได้วางแผนให้กับพวกเขาต่อไป อื้อฮือ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ก็แบบนี้นะคะ ก็จะได้รู้อะค่ะ เรียนรู้ไปด้วย ทั้งที่เราก็อาจจะเป็นมือใหม่ ใช่ไหมคะ แล้วก็ในทีมเขาก็อาจจะเป็นมือใหม่เหมือนกัน หรือว่าเขาก็อาจจะเพิ่งทำความรู้จักกับเรา แบบเนี้ยค่ะ เรา ต ก็จะทำให้ทีมอะค่ะ ทำงานด้วย ด้วยกันได้แบบดียิ่งขึ้น แล้วก็อาจจะ หลังจากสมมุติว่า เราเข้าไปทำงานแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็อาจจะมีการ อ่า มีการไปสังสรรค์บ้างเล็กน้อยก็ได้นะคะ ในหลังจากการที่เราทำงาน ใช่ค่ะ หลังจากที่ทำงานไปด้วยร่วมกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะ เพื่อให้ อ ทุกคนน่ะค่ะเขาได้ผ่อนคลาย แล้วก็ อ่า ในการที่เราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลางานน่ะค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะช่วยให้เขาอะค่ะ กล้าเปิดเผยค่ะตัวตนของเขาออกมาให้เราเรียนรู้นะคะ เพราะว่าบางคนน่ะค่ะ การทำงานเวลาทำงานจะเป็นอีกนิสัยหนึ่ง ใช่ไหมคะ หลังทำงานน่ะค่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แบบเนี้ยค่ะ เขาอาจจะกล้าพูดกล้าเปิดเผยมาก
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม แบบนี้ช่วยใช่ไหมคะ? ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อาจจะกล้าเปิดใจ ใช่ไหมคะ อืม
ใช่ นี้นะคะ
โอ้ เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ แล้วก็มั่นใจว่าการเริ่มใหม่ เริ่มงานใหม่ในอาทิตย์หน้าเนี่ย น่าจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ ก็คือเดี๋ยวจะเริ่มจากทำเวิร์กช็อปนะคะ เป็นเวิร์กช็อปเล็ก ๆ นะคะ แล้วก็แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วก็เข้าไปคุยกับน้อง ๆ เรียนรู้ จดบันทึกนะคะ แล้วก็ อ่า มีการพูดคุย ปรับความคาดหวังเป็นเป้าระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวค่ะ แล้วก็ทำงานไปสักพัก ก็จะมีพาน้อง ๆ ออกไปทานข้าวกัน เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม แล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นหลังจากเลิกงาน แบบนี้ใช่ไหมคะ?
อ่า ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่แล้วค่ะ ทุกคนก็จะได้มีความคิดเห็น หรือว่ามีข้ออะไรที่เขาอาจจะอยู่ในใจ หรือว่าเราได้เคลียร์ใจกัน แบบเนี้ยค่ะ หลังจากที่เลิกงานแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะทำให้ทุกคนนะคะกล้าเปิดเผยตัวตน แล้วก็ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
อืม เป็นคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ โอ๊ย ทำให้คลายกังวลไปได้เยอะเลยค่ะ น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น แล้วก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นทีเดียวค่ะ ทำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้ แล้ว ก็ คิดว่า น้อง ๆ ในทีมทั้ง 10 คนนี่ ก็น่าจะรู้สึกดีเลยทีเดียวค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ หวังว่าการทำงาน เริ่มงานใหม่นะคะ ในอาทิตย์หน้านะคะ จะราบรื่นแล้วก็มีความสุขทุก ๆ วันนะคะ ในการทำงานค่ะ
ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดี ๆ แล้วก็ทำให้มั่นใจที่จะเริ่มงานใหม่ แล้วก็ไปเจอน้อง ๆ ในทีมมากยิ่งขึ้น ตอนนี้รู้สึกว่า ต้องปรับตัวทันแน่นอนเลยค่ะ ไม่ ไม่กลัวแล้วค่ะ แล้วก็คลายความกังวลไปได้เยอะมาก ๆ ทีเดียว ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ